Mira, lo bueno, la verdad es que se ne eh, lo puedes hacer desde un altar chiquitito, no necesitas como mucho espacio. Puede ser en en un buró, en en la ¿no? En la entrada de tu casa, si tienes algún mueble donde lo puedas colocar, no necesitas muchísimo espacio o lo puedes hacer tú tan grande como como quisieras. Sí, claro. Y y y es lindo. Yo alguna vez viví 8 años en otro país y, mm, aún exactamente. Mucha gente me regalaba en velas, el papel picado, eh, venden las figuritas de, no comida hecha, o sea, sino en figurita, digamos, de barro. Ajá.
Okey. Okey. Como quieras. Guau. ¿Lo seguías haciendo? Ajá. Okey. ¿Y y aplica igual? <chuckles> ¿Sí? Okey, okey.
Sí, aplica igual, aplica igual, sí. Sí, porque igual no encuentras allá donde es, ¿no?, como cocinar un mole, pero, pues, apli aplica igual. Y, eh, y y y de hecho, sigo teniendo esas cosas en ese país, pero, mm, cada año, el ponía mi mi ritual, mi ofrenda y y y y m y muchos de mis amigos que no conocen esta esta tradición les gustaba ver, pues, cómo yo preparaba. Ujú, exactamente.
Sí. Faltar. Ah, la devoción seguramente, yo creo que se las contagiabas, ¿no? Aparte de que yo creo que ha de ser muy bonito el el color, es la textura, las fotos, las luces, ¿no?
Claro. Sí. Ujú. Sí, exactamente. Y además, este, siempre te lleva además de como a tu país, también, pues, ca a recordar a a a tus seres queridos, ¿no?, a todos los los seres queridos que ya que ya trascendieron.
Sí. Definitivamente. Oye, y cuéntame, ¿cómo ha cambiado esta tradición con el tiempo o o cona cuando tu familia lo ponía ahora en en esta en la actualidad.
Ujú. Claro